जी, तो ये बताइए फिर ऐसे में जब अलग-अलग कोई अ, होता है ना अवसर होते हैं घर में तो देखिए कई बार तीज त्योहार आते रहते हैं, कोई आयोजन होता है विवाह समारोह होता है, तो फिर आप किस तरह से इन सब में संतुलन बनाती हैं कि मतलब जो आपका वेशभूषा है, परिधान है वो माहौल के हिसाब से भी हो, आयोजन के हिसाब से भी हो और आप उसमें थोड़ा सुविधाजनक भी महसूस कर पाएँ?
अ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए अगर आपको सही बताऊँ बात तो किसी भी अ, जैसे कोई भी शादी के ख़ास कर कि समय पे जो भी फ़ंक्शन्स होते हैं, उसमें मैं शुरुआत में तो ज़रूर कुछ भारी सा पहन लेती हूँ, हैन्ड अ, सैंडल्स अच्छे से हील्स वाले पहन लेती हूँ। लेकिन थोड़े समय के बाद ना मैं फिर कपड़े बदल आती हूँ, जैसे क्या ही होता है हमारा काम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि हमें फ़ोटोज़ खिंचवानी होती हैं, लोग हमारे कपड़े देख लें तो उसी तरीके से मैं बस पहनती हूँ थोड़ी देर के लिए 1 घंटे आप मान के चलो और उसके बाद फिर मैं चेंज़ करके आ जाती हूँ बिल्कुल कंफर्टेबल ड्रेस में अपने।
ज़रूर। उ हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। <laughs> अच्छा। <chuckles> देखिए ये भी काफ़ी अच्छा तरीका निकाला आपने तो। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। अच्छा ये बताइए मान लीजिए कि कोई ऐसा मौका है जहाँ पर आपके लिए अ, ज़रूरी ही हो गया है कि थोड़ा-सा स्टाइलिश दिखना चाहिए आपको ये तो वक़्त की मतलब कह सकते है ना अ, माँग है उस वक़्त कि हाँ, आपको स्टाइलिश होना ही होगा। तो ऐसे में स्टाइल और जो आपकी सुविधा है, वो दोनों आप किस तरह से बनाती हैं? अ, मतलब कोई 2-3 तरीके हों तो बता दीजिए ताकि सुनने वालों को भी थोड़ा-सा सहायता मिल ही जाएगी ऐसे में।
जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। <chuckles> बिल्कुल देखिए अग अगर ऐसी कभी परिस्थिति आ भी जाती है कि मुझे अब मान लीजिए कपड़े में अगर कुछ ऐसा पहनना ही है जिसमें मैं नहीं कंफ़र्टेबल हो पा रही हूँ, तो ऐसे समय में मैं अपने फुटवियर को कम से कम कोशिश करती हूँ कि जितना कंफ़र्टेबल हो सके वैसे रखूँ, फ्लैट हो जाए, थोड़ा कुशन्ड हो जाए जिसमें मतलब मुझे दिक्कत ना आए और कपड़े में भी मैं थोड़ा तो ये ध्यान रखती हूँ कि जो फ़िटिंग रहती है। वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, थोड़ा कंफ़र्टेबल हो और कपड़ा ऐसा हो कि कम से कम मैं उसमें साँस ले पाऊँ। जैसे मेरे साथ दिक्कत ये भी है कि मुझे सारे तरह के कपड़े सूट नहीं करते हैं मुझे बहुत जल्दी रैशेज़ भी हो जाते हैं। तो मुझे कपड़ों के चुनाव में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके का कपड़ा मैं पहन सकती हूँ और खास कर की गर्मियों में। तो कोशिश मैं करती हूँ कि कॉटन हो जाए या थोड़ा लिनेन फैब्रिक हो जाए जिसमें बहुत परेशानी ना हो।
हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। हुँ। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। ओ, हो हो हो हो! ये तो काफ़ी तकलीफ़ है। हाँ। बिल्कुल।

ज़रूर देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मुझे इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं पहनना या मुझे हाथ में ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं पहनना। तो वो मैं अपने कपड़ों के हिसाब से ज़रूर उसको एक्सेसराइज़ अच्छे से करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि स्मार्ट और सिंपल तरीके से जैसे मैं पहन लूँ अगर कैजुअल कुछ पहन रही हूँ तो सिंपल इयररिंग्स हो, स्कार्फ ले लिया तो उससे भी कई बार लुक बहुत चेंज़ हो जाता है। तो मैं कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर करने की कोशिश करते रहती हूँ। और हाँ।
अच्छा। उ, हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए कानों के लिए आपको क्या पसंद आता है मतलब स्टड्स, टॉप्स या जिसे कहते हैं वो इयररिंग्स होते हैं, बालियाँ होती हैं। क्या आपको ज़्यादा पसंद आता है?
बिल्कुल। जी देखिए, वो मुझे लगता है कि मेरे कपड़ों पे ज़्यादा निर्भर करता है और मैं कहाँ जा रही होती हूँ ये भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जैसे अगर मैं घर पे हूँ तो छोटी-छोटी बालियाँ हो गई या टॉप्स जैसे हो गए, वो सही लगता है मुझे। और अगर कहीं बाहर पार्टी, फंक्शन में जा रही हूँ तो बड़े इयररिंग्स हो गए या दोस्तों के साथ जा रही हूँ तो मतलब थोड़े बड़े वो लटकने वाले इयररिंग्स ही हो गए, सिल्वर ऑक्सिडाइज्ड वाले जो आते हैं खासकर के वो बहुत अच्छे लगते हैं।
ये भी है। हाँ। जी हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ, वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं जी, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो ये बताइए कि इसके अलावा जो अ, हैंडबैग्स होते हैं, आपको क्या लगता है वो भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं आपके स्टाइल के अंदर कोई भूमिका निभाते हैं?
जी। जी, देखिए हैंडबैग्स अच्छे तो होते हैं लेकिन मेरे स्टाइल में कोई भूमिका नहीं रहती है, क्योंकि वो एक अलग से बोझ की तरह ज़्यादा लगता है।
<chuckles> क्यों? अच्छा।
कि आपको उसको सँभालना पड़ेगा, उसको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है ना कि जब से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा आ गई है तब से बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती है उसकी और ख़ासकर कि जैसे मैंने आपको बताया मैं अपने कम्फ़र्ट को पहले रखती हूँ। तो ऐसा होता है कि कुछ-कुछ लोग होते हैं जो अपने पर्स में लिपस्टिक अलग से रखते हैं, वाइप्स अलग से रखते हैं, तो मैं उस तरीके से नहीं हूँ थोड़ा मैं अपनी सुविधा अनुसार रखती हूँ या मैं अपने गाड़ी में ये चीज़ें ज़रूर रखती हूँ, लेकिन अपने साथ हर जगह नहीं मैं कैरी करती हूँ।
हुँ, हुँ। अच्छा, बिल्कुल सही बात है ये तो। हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ।